Totoo 'yan, totoo.
So, nagde-depende pero kung maayos naman pag humihinga 'ko walang amoy aso mga ganun, talagang mag oh.
Hindi amoy kanal, hindi amoy kung ano. <laughs>
Oo, hindi naman gano'n parang pagka-kain ka mas uuna mo pang makain yung amoy. Okay, okay lang sa'kin 'yung gan'on, sala sa kahit mid katamtaman lang dep depende talaga sa sitwasyon 'tong last question.
Hmm. bigyan natin ng example ay bigyan natin ng isang magandang parang kay Diwata.
Eh, Diwata hindi ako ka-kain dun kasi parehas madumi.
Okay ka lang? 'Di ba, kahit siya'y oo, pina-ganda niya ng lugar pero Hindi pa din eh. <chuckles> <chuckles>
Hindi eh, kasi may nakita ako sa TikTok tsaka sa blue app, yung video di dun dun pa siya sa dati niya ha, wala pa sa puwesto kung saan pinatuyuan siya ni Rosemar.
Oo, oo. Ah yung pinakauna niya, oo, yung pinaka unang-una niya.

Video sa social media, sa website, mga review, mga nakaranas na dun sa pagkain sa restaurant na yun, isang nagiging
La, totoo. Mm, tama. Tama.
ano na rin basehan kumbaga sa akin ang pagtingin sa mga blogs at kung ano ano pang puwedeng pagkuhaan ng mga reviews. Mm.
Totoo, information, hmm, totoo.
Ano ang pamantayan mo sa pagpili ng bagong restaurant na susubukan? Yun pa rin ang pamantayan, siyempre kung ano yung laging
Susubukan. Mm. Mm.
um, hindi naman sa lahat ng nagba-viral ang post
Oo. Totoo.
nakikita na sa social media ay totoo na katulad ng sinabi kanina, hindi lahat ay totoo minsan dahil lang sa
Totoo, totoo. Totoo. Ma.
Hmm dumami ang tao, sumikat sa social media at mga website eh, masarap na agad.
Oo. Parang si ano, ma ano ulam? <chuckles>
Mm, katulad non isang halimbawa non. Fun Chow.
Totoo naman.
Ikaw, ano ang iyong pamantayan?

Yung may bulaklak.
Sino ba yun? Oo, yung may bulaklak, nakalimutan ko nang pangalan niya.
Ang siste naman diyan, gano'n din, kaso mas malala, bakit? 'Eto 'yong na-raid ng Tulfo kasi napakadumi. I mean, may daga, si tapos 'yong mga karne-karne, nakasalansan lang sa lapag. Alam mo 'yong parang squatter 'yong loob, may kanal. Parang nung nakita ko 'yon, oh, my God! Buti hindi ako pumunta kasi pupuntahan ko na sana.
Ay, oo. Oo. Oo. Mm. Mm.
Hala, madumi din pala. <scoffs>
Oo nga, isa din yun. Ganun din 'no? Kaya karamihan na nagba-viral talaga ngayon na hindi
Huwag kang kakain. Lalo na kay ano, kay ne kay kay, 'Ma anong ulam,' kay Neneng B. Nung pumunta ako diyan, tinignan ko malinis naman. Kaso lang iniisip ko saan galing 'tong mga 'to. Kasi hindi naman puwedeng hindi ako katulad kasi ng iba na ay kakainin mo rin 'yan, ilalabas mo rin 'yan. Siyempre, paano 'pag biglang may tumama sa'yo.
Neneng B. Oo. Mm. Mm. Yung health yung oo. Paano kung hindi naman natin masabi yung sakit, di ba?